Ja, ja. Oder die die die w die die die wachsen einfach nicht so auf. Und und oftmals denke ich mir, ähm, in manchen Ländern, wenn sie nicht viel haben, dann versuchen sie, was immer sie haben, zu benutzen. Wenn wir das Öl nennen, nennen die das, äh, da kann ich mir jetzt ein Haus bauen sozusagen, ne, ja.
Ja, genau. Mhm. Ja, du, weißt du, ähm, ganz witzig, als wir mal in, ähm, äh in Asien waren, haben wir so 'n Roller gemietet und da gab es extra Tankstellen, wo man nur hinfahren durfte mit, äh, zweirädrigen Fahrzeugen. Und weißt du, wo drin die den Sprit abgefüllt hatten? In so Glasflaschen, Wodka Glasflaschen.
Mhm. Mhm. Mhm. Ah. Mhm. Ja. Ja. Ja, ja. Aha. Wie? Mhm.
Und dann hast du ja, die haben den Sprit die hatten keine Pumpe, die haben den Sprit woanders gekauft und dann in kleinere Flaschen abgefüllt. Und so hast du da getankt, ja.
Ja. Ja. <laughs> Das ist witzig. Ja, ja, gut, wenn das funktioniert. Ja, ja sicher.
Ja, äh, Ja, es hat funktioniert. Also, der Roller ist nicht stehengeblieben, aber wir haben so was halt auch noch nie gesehen. Man muss sich halt zu helfen wissen, ne, weil die halt nicht so viele Tankstellen haben dort, ähm, war das halt so vorgesehen, dass halt nur die Autos an die Tankstelle fahren dürfen und alles, was Zweiräder hat und 'n kleineren Tank geht halt an diese Mini-Tankstellen mit diesen Glasflaschen.
Mhm. Ja, ja. Ja, ja. Ja genau, ja. Ja, ja. Mhm, richtig. Ja, mhm, mhm. Okay. Das ist das habe ich noch nie gehört. Das ist aber gut irgendwie, das das gefällt mir, ja. Nicht schlecht. Doch, da habe ich was gelernt hier. <chuckles> Super, ja, stark, mhm.
<chuckles> Ja, ja, also, da wurde dann <chuckles> ja, da da wurde dann, ähm, sage ich mal da hat man sich dann schon selbst beholfen. Das stimmt schon, was du sagst, dass die Leute schon sich auch behelfen mit den Sachen, die sie haben, ne?
Mhm. Mhm. Ja. Ja, ja. Ne, mussen müssen sie ja, ne? Ja, ja, sicher. <clears throat> Und mhm.
Aber denkst du denn, dass eigentlich auch die Industrie mehr Verantwortung übernehmen sollte, dem Planeten nicht so zuzusauen?
Mhm.